あ、そうなんで都内に住んでいても、ご近所の方もそういう生活の知恵を知ってらっしゃって
はい。 あ。 えっと、私の近所ではなくって、すいません、あの、祖父母の家が叔父が継いでるんですが、叔父の、はい、あの、近所の方だったり、あの、畑貸してるので、その畑に来られてる方々の知恵とかを、あのええええ、「こういう風にして食べてますよ」みたいな、「たくさん取れた時は」っていうのを話したりとかするんで、そういう時のその知恵を、あの、はい、あの、実践してみて、自分でも作ってみるっていうこともありますし。
あ の近所、あ うん。 ああ、そうなんですね。 はい。 うん。なんか今お話伺っていて、もう、おばあ様いらっしゃらないけれども、そうやって地域の方とその食とか、ま、畑とかですけど、と通しておばあ様たちがさられてたことを通して、まだ交流があって、そうやって学んだこう、無駄にしないとか、いあの、恵み物っていうんですかね。あの、出来たものを大切にするっていうことをするために、その周りの人たちと交流したり、知恵を絞ったり借りたりとかしながら、あの、今もそのやり方を続けていらっしゃるって、ほんとに素敵でいいですね。
え。 はい。 ええええ。 はい。 はい。 はい。 はい。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 はい。 はい。 <laughs> そうですね、はい。 はい。ああ、ありがとうございます。そうですね、やっぱりまあ、あの、農家結構大変なので、色んなことがをしなければいけないので、はい、あの、色々あるんですよね。あの、お米とかも果樹園とかもあるので、まあ、そういうのを、はい、私はまあ、毎年手伝いに行っているので、まあ、それがあって、交流があるっていうことなんですけど、はい。なんで、学ぶことが
うーん。 ああ、やっぱり。 うん。 はあ。 あ そうなんですね。 うーん、じゃあ、おばあ様が繋いでくれている縁が、今もあの、ご自身の生活の中にあるっていう感じなんですね。
ええ。 そう あ、そうですね。はい、そうだと思います。はい。でも、それはすごくありがたいことだなと思って。<laughs> ええ、はい。
うーん。 ええ、じゃあ <laughs> 今後もなんか機会があれば、周りの人にこう、「こうやって保存するといいんだよ」とか、ま、伝えていきたいなという風に思いますか？
はい。 あ、そうですね、はい、聞かれたら、はい、あのお伝えしてますし、はい、あの、そう
うん。 そういう知恵ってなかなかね、あの、今ネットに出てるような、あの情報では得られない、すごいかけがえのないものですもんね。
うん、そうですね。 ええええ、たくさんはい はい。そうですね、はい。なので、うん、なんかいえいえ、そんなことないです。でもなんかすごく、うん、自分に役に立っているので、まあ、そういうのを作るので、なんかどうしたらいいかなって相談を受けた時は、あの、お教えするっていうことはしてますね。紙に書いて、あの、差し上げたりとか、レシピとかも、いや、することもありますね、はい。
うん、うん。いや、素晴らしい。うん。 うん。 ああ、あ、すごい。 いやほんとに、なかなか探し出せない素晴らしい生活の知恵だと思うので、ぜひそれを続けていっていただければと思い今日はあの、楽しいお話あの聞かせていただきまして、ほんとにありがとうございました。
ええ。 はい。<laughs> あ、ありがとうございます。 あ、ありがとうございます。はい。あ、いえいえ、とんでもないです。聞いていただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、失礼いたします。
ありがとうございました。